ああ、確かに。ま、だからほんとになんかブログとかなんかツイッターとか、そういうので転がってなんかろんなんか言論っていうか、そういう意見とかってやっぱり、あくまでなんか、意見の域を超えてないことはた確かに多くあるって感じはしますから。<chuckles>
はい。 もうそうですね。そもそもブログだったり、ツイッターだったりっていうのは、なんていうか、その研究の根拠としては、もうほんとにじょ情報のクオリティとして一番下と言いますか、はい、そもそも見ることもないですね。
うーん、使ええないですから。 <giggles> うーん、ですよね。ああ、でもなんか、あの、ま、気づきをなんか得るなんか、ききっかけとかにはならないですかね、やっぱり。あの、基本的にはあの、論文を読んでっていうのが、ま、理系研究とかが多いっていう感じなんですね。
はい。 ならないですね、はい。 そうなんですよね。その、なんていうか、だそのツイッターだったりブログだったりっていうのに、ほんとに理系を専攻されていて、何ていうか、自分より知見のある方たちがほんとに書いているならいいんですけども
うーん。 ああ、もちろん。
もう、なんていうか、経験則、そういった方はあまりいらっしゃらないので
ああ、確かにあんまり、なんかけん、偏見ですけど、研究なんか一筋みたいな人ってあんまネットにいなさそなんかやってなさそうな印象がありますけど。いなそうというか。
はい。 そうなんですよ。 で、何ていうか、新たなはい、新たな気づきっていうのをおっしゃっていたんですけど
うーん。
それなら逆に専門書なんですよね。
ああ、なるほど。あ、だか専門的な人が、新規性をみ見出すために、新たな論文とかをね、日々、日夜書いているわけですからっていうことですよね？
はい。専門書っていうのはそうです。 そうなんですよ。専門書っていうのは、ただの本にとど留まっていなくて、もうこれは、何ていうか、著名な研究者がいらっしゃったとしたら、その本を書く時っていうのは、その方が人生を賭けた結晶なんですよ。その本っていうのが、そういった側面を持つので、その方の考え方だったり、その発想だったり、アイディアだったりっていうのを得るっていう意味では、もう一番効率的なんじゃないかなと思ってますね。
うーん。 はい。 ああ。 はい。 うんうんうん。 はい。